Я думаю, что комплексный подход, конечно, он даст наибольший результат. И, ну, в моем случае хорошо, м, помогает какая-то физическая активность, нахождение на природе, э, качественный сон и здоровое питание, ам, дыхательные практики, конечно, медитации. И вообще какая-то здоровая и спокойная обстановка в доме. Когда ты можешь отдохнуть, когда у тебя есть близкие, которые тебя поддержат всегда, обнимут, выслушают. М, вот это, я думаю, всё приносит внутреннее, ну, хорошее состояние.
Мгм. М. М-да, здорово. Ну да. М. Здорово. Скажи, а вот сейчас, когда ты уже, э, ну, как бы какие каким-то вещам научилась, э, скорее всего, лучше уже понимаешь своё состояние, своё тело. А, но человек всё время не может в таком напряжении, даже в заботе о себе, в хорошем смысле этого слова, напряжении находиться. То есть всё равно когда-то вот расслабляется, что-то, может быть, сладкого хочется, или там спортом не хочется заниматься, или медитировать. А вот в какой момент ты сейчас уже что должно произойти, какие-то ощущения появиться? Или к что ты скажешь: "А, так, надо остановиться, надо уже тоже взяться за себя" что тоже опять откат назад пошёл. Вот ч ч что ты должна почувствовать, чтоб поймать себя на такой мысли?
Мгм. Ну, это происходит, если, например, у меня какое-то нарушение сна или, а, частые перепады настроения, или какая-то апатия, ничего не хочется, усталость, встал- уже устал, вот такое состояние. А, когда чувствуешь, что тело напряжено и ничего не радует, вот, э, тогда, наверно, стоит задуматься и понять причину этого всего и искать выход из ситуации.
Мгм. Да, это важно. Мгм. Скажи, а вот то, что ты перечислила, это является вот красными флагами, когда человек, э, уже должен к врачу обратиться? Или в принципе вот всё, что ты перечислила: медитация, а, там пита но этот человек должен прийти к этому. То есть может это его вывести самостоятельно, ай из такой серьёзной психической сложной ситуации или всё-таки лучше обращаться к, а, к врачам, как ты считаешь?
Но если это какой-то кратковременный период, тогда я думаю, что можно попробовать самостоятельно. Ну, мне кажется, что до месяца ещё как-то можно самому пробовать. Если это реально уже затягивается, тогда, конечно, стоит обратиться к специалисту, к врачу, к психологу уже по ситуации, в зависимости от его проблемы. И лучше это не откладывать, потому что, э, мне кажется, чем раньше человек, э, начнет что-то делать, тем, э, быстрее будет результат и ему смогут действительно помочь.
А сколько это времени? Ну да. Да, месяц хорошо. Мгм.